で、「え、ここ何処？」ってなったんですね。
なりますね。ええ。
そうなんですよ、で、気分も悪くなってきたので、なんかちょっと近くに公衆トイレがあったので、もう、かけ込んで、出たけど、まだ気分悪くて、で、また、とりあえず、来た電車に乗ろうと思って来た電車に乗ったんですよ。
うんうん。 あ、はい。 ええ。 <laughs> ええ、うん。 はい。
そしたら、また寝ちゃって。<laughs>
ええ、もう、それほんと、具合悪いですよね。
もうぐわほんと多分、病院行かないといけないぐらいレベルだったと思うんですよ。
いや、いや。 ああ、そっか、泥酔ですね。
そうなんですよ。ほんと、お恥ずかしいんですけど、今だからね、笑って話せるんですけど。
うん。ええ。 うんうん。
で、そのまま最終地点まで行っちゃって、ただそこで、あの運転手さんがすっごい優しくて、で、なんか、あの最終地点に行くまでに起こしてくれたんだ、その運転手さんが。
あ、そう、じゃあ、よっぽ見兼ねてですよね。
うーん、多分、「こいつ起きねえ」って思ったんでしょうね。
いや、うーん、はい。
で、起こして下さって、で、あの、そ、「どの駅に行きたいの？」って言って、「この駅」って言ったら、丁度私の前に座ってた人が、「あ、俺その駅に着く、あの行くから、あの、ついて来たらいいよ」って言ってくれて、で、その人でもなんか、すごい優しい人で、「でも怖いでしょ」みたいな、なんか「変な人について行くの怖いと思うから、ま、なんか5mぐらい離れてついておいで」って言われたんですよね。
ああ。 はい。 うん。 ええええ。 ああ、確かに。うん。 あ、すごい、すごいですね。そんな配慮してくれるんですか？ええ。
すごい優しい人で。そうなんですよ。で、そのちんちん電車の中に、その何だろう。5人ぐらいいたんですけど、皆帰り道調べてくれて、「携帯ない、あの充電切れちゃってって、酔っぱらって、もうずっと寝まくってたら、こんなとこまで来ちゃった」って。
はい。 うん。 へえ。<laughs> ええ、はい。
で、<laughs> で、それで、あの、皆5人で、皆優しく調べてくれて。
あ。 すっごい、うん。
そうなんですよ。で、で、あの帰り道分かって、その、ま、男の人に、もう、ごメートル離れてついて行って、で、電車に乗るここので、その人違うプラットフォームだったんですね。違うそうなんですよ。逆だったんですよ。はい。
うん。 はい。 あ、あ、行き先が、あ、違ったんですか？ええ、はい。
なので、逆の方行くけど、「君はこっちね」って言われて、「分かった」って言って、待ってる間に、私寝ちゃったんですよね、また。<laughs>
うん。 ええ、もう、これ、それほんと、あれです、もうほんと、具合悪いですよね。気失う感じですよね、きっと。ええ。
<laughs> そうなんですよ。そうなんですよ。で、寝てしまって、で、オーストラリアって、あの駅にね、警察の方がいるんですよ。

うん、それで起こしてもらって、「これに乗りな」って言われて。で、まあ、それに乗っても、また寝てしまって終点まで行く。ただ、それは終点が、ま、あの、いい所だいい所って言うか、あの終点で降りないといけない所だったので、丁度良かったんですけど。
うん。 へえ。 うん、あ、なるほど、はい。
そうなんですよ。終点で降りて、で、あの、なんあの、何処だっけ、自動販売機でお水買おうと思ったら、まあ、あの、なんか、お金も全部何も持ってなもうお金を持ってたんですけど、あの、小銭とかが全部なくて。
ええ、はい。 ええ。うん。 あ、なるほど、はい。
で、私小銭とかチップであげちゃう人だったのでそうなんですよ。全部は、ほんとにもうカードしかなくて。で、カードでオーストラリア買えるんですけど、なんか、私の反応しなくて買えなかったら、それを見兼ねたダンディなお紳士な叔父様が、私に水を買ってくれて。
あ、ああ、あ、そっか。 ええええ。 はい。 ええ、ええ。 うん、はい。 いや、ちょっとでも、きっと、あの、すごく、なんだろう、ん、み見かけが結構あれですよね、心配な感じしたんでしょうね。ですよね。
うん。 <chuckles> うん、ね、多分、もろ、凄い千鳥足で歩いてたんだと思います。
あ。 いや、千鳥りほんとまさしく千鳥足ですよね、きっと。いや、ああ。
ね、きっと。で、心配だったんでしょう。そ、ほんとに皆さん、その帰りで助けてくれて。ただ、もう、ほんとに私、恥ずかしいんですけど何回も電車で寝まくったんですよ。あの
ええ。 あ、その日、その日だけですよね。
<chuckles> その日だけです。往復で。ただ、その2時に出たって言ったじゃないですか。あの、さいさい、あの、目がちゃんと覚めたのが、ええ、最終電車。
はい。うん。 はい。 うん。

で、私は、で、なんかもうすっごい酔っぱらって、ほんとに記憶がなくなるぐらい酔っぱらっちゃったんですね。
いや、怖い、ええ。
で、ま、その子のダンスが終わって、ま、私全然覚えてないんですけど、ま、その子が普通に「じゃあもう私帰るね」って言ったんですって私が。その友達にねはいはい。で私、その酔っぱらっても人に迷惑かけちゃいけないっていう思いが強くて、シラフのふりをするんですよ。<laughs> わかります？いやあの知られたくそうなんですよ。だから全く酔っ払ってないふりをして、で、あの向こうもあの、だから酔っ払ってないと思ったんで、なんか全然なんか、「あ、わかったじゃあね」みたいな感じでバイバイしたんですけど。
うん。 あ、時間になったからですね。ええ、はい。 うん。 いや、うん、でも分かります。<laughs> 分かります。悟られないように、ええ。うん。 ええ。 うん。 あ、もう、ああ、別れて、ええ。
でも私の頭ん中はもうグワングワンしてたんですよ。
いや、すご、怖い。
で、そのえっとなんだろう、帰るって2時のその出る30分前ぐらいにね、にじはんぐらいにあ、にいちゃん2時にあの彼に今から帰るって連絡を入れたんですね。
ええ。 はい。 うん。はい。
で、私携帯の充電しない癖もあって、充電が切れてたんですよ切れちゃったんですよ、携帯の。
うん。 いや、ウップス、あの、ええ、うっ、じゅじゅモバ充は持ってるんですか？大体。おお。ええ。
その後に いや、持ってなかったです。 で、う、ま、そんなお酒飲むっていうのも思ってなかったし。なんだろう、かいつものね、分かるかいいや、本当2本だったら1本である駅まで行って、そこからトラムっていうあの、ちんちん電車みたいのに乗るっていう感じだったんですけど、あの、ま、簡単なので地図もいらないし、別に携帯なくなっても大丈夫だろうみたいな人だったので
あ、そうか。 うん。 はい。うんうん。 はい。 あ、なるほど、ええええ。